Aí quebrou toda a rotina do dia.
Olha, quebrou, e aí no final eu acabo me culpando, me julgando.
Então aí você vai ficar cansado o dia inteiro aí você não tem vitalidade. É como você diz, depois você vai ficar se cobrando porque tinha tanta coisa para fazer
Isso.
e você não consegue fazer porque não tem vitalidade
É verdade, é verdade. E
e essa vitalidade ela é construída de manhã.
Totalmente, não tem como você construir uma vitalidade. E e o ideal que você me trouxe, assim, algo calmo, que dá para eu fazer de forma suave, leve, um banho
E coloque louvor também
Exato, o louvor. Você acredita que
muito bom, s se não quer botar um louvor, você pode botar, também, instrumental gospel.
Ah, não, mas eu amo louvor, eu amo. Na realidade, hoje, se você me perguntar qual o estilo que você escuta, é se eu estiver sozinha, é louvor. E e e olha que
Ótimo, louvor quebra o
e eu gostei que você me falou, olha, gente, muito bom conversar, sabe, eu estou desabafando aqui, sentindo acolhida porque, tem alguns dias que eu não tenho colocado louvor para começar a minha manhã, porque eu começo na agitação querendo fazer as coisas, mas eu não criei essa rotina de vitalidade. Por isso que valeu a dica, porque eu começo: "Ah, vou fazer comida, vou lavar roupa, vou, eh, vou organizar isso, vou organizar aquilo", às vezes eu nem tomo um café com calma de sentar, de tomar um café sim, totalmente, isso aí.
Sim é bom, né. Aham. Pois é, olha só. Vai atropelando tudo. Então em vez de novidade você cria confusão
Uhum.
aí não termina nada e no final do dia você está cansada e olha para trás e fala assim: "Gente eu não fiz nada".
Isso aí, boa, gostei.
E tudo que você começar também, termine, tá
Hum.
você vai fazer casaco entra casaco, não é mais nada
Ai que bom que você está me dando essa dic
você vai lavar roupa, é lavar roupa, disparou, secou.
Você você você, com certeza, me me leu, você tem aí um poder e você conseguiu ver, porque, só para você ter uma ideia, deixa eu te dar um um um um norte, eu com essa minha faxina, decidi que queria organizar os documento, jogar fora papéis que já estavam desnecessários, eu separei um um quarto na cama e coloquei todos os papéis ali para eu poder organizar. Sabe quanto tem de tempo que esses papéis estavam lá? Mais ou menos 1 mês porque, eu comecei, mas não tive tempo para terminar porque outras coisas foram mais importante.
<laughs> Aham. Hã. Não func E não terminou. Ma você entendeu? Não comece nada que você não possa terminar. Pensar assim, papel um negócio que leva tempo, tá, casaco não leva tanto tempo assim, então, 2 horas eu preciso? Pronto, vou fazer os casaco. Vai fazendo o que é mais rápido, aí depois você deixa um dia pra fazer documento.
Muito bom. Que eu não possa terminar. Muito obrigada. Uhum.

Entendi.
Senão você vai abrindo um monte de frente, e não faz nada e fica cansada porque ao mesmo tempo vem uma cobrança, né, aí fala: "Nossa".
Não faz É verdade. Olha que bom, que bom que você conseguiu me entender, eu me senti muito acolhida agora de verdade, e você me trouxe assim dicas e e o entendimento tão genuíno que é como se eu você tivesse feito a leitura mesmo sobre as minhas necessidades, e e eu vou colocar tudo elas em prática e quero poder mesmo me sentir sentir essa vitalidade sabe de uma manhã
Ah. Coloque sim. Isso, experimente já amanhã. Isso. Olha, foi um prazer também, viu. E depois a gente conversa mais. Volte pra me contar, foi um prazer. Foi um prazer, até a próxima.
vou fazer isso. E eu quero poder voltar te contar. Ai obrigada. Eu vou voltar pra te dizer. <chuckles> Então tá bom, mui Até a próxima, tchauzinho.